Слушай, у меня тут щас такие прям достаточно большие наверное перемены на работе. Ну не наверное, а перемены действительно на работе. И я прям в связи с этим испытываю очень большой стресс. Вот. Плюс мы так, ни, не так давно переехали, вся эта суета с документами и прочее. И я прям начала замечать, что я не очень хорошо сплю. То есть у меня периодически бывает, что я не могу заснуть. Или я там более менее заснула, а потом ночью просыпаюсь и лежу без сна. И я понимаю, что это связано именно с тем, что я очень сильно переживаю из-за ситуаций на работе. Да, из-за переезда и вообще из-за вот совокупности всего этого. И мне, конечно, это очень сильно не нравится. И я бы хотела, наверное, что-то с этим сделать. Ну потому что, конечно же, если я не сплю, я просыпаюсь опять уже вся какая-то злая и не собранная. Ну и дальше этот, как бы цикл замыкается. И вот мне бы хотелось это всё разорвать. И выйти из него как-то и как-то перейти к ну нормальным, хотя бы, хотя бы начать нормально спать. Вот может быть у тебя есть какие-то советы, да, что что мне может помочь?
Ну да. Понимаю тебя, да. Слушай, ну, действительно. Когда человек не спит или плохо спит, то вся жизнь она окрашивается в такую достаточно мучительную какую-то краску. То есть, э, становится меньше энергии, бодрости, и ты уже проживаешь день по-другому. Не так, как могла бы его прожить, если бы выспалась. М, вот в какую сторону здесь развиваться, м. Смотри, а, у тебя стресс, и мысли о нем мешают тебе именно засыпать, я правильно тебя понимаю?
Мгм, мгм. Ну да. И из-за них я собственно еще и просыпаюсь. Да, да, всё так.
М-да. Ну, слушай. Может быть, нужно, м, как бы рассмотреть, какие на данный момент у тебя вот есть вечерние ритуалы? Вообще, вот как ты отходишь ко сну? Вот ты доработала, поела и упала и пытаешься уснуть или ты отвечаешь еще в постели на имейлы. То есть, вот, м, можешь так, э, в целом описать свой вечерний ритуал, как ты идешь, э, спать?
Ну по-разному, иногда бывает, то есть у упала и попытаюсь заснуть, да, иногда и, и на имейлы бывает, что отвечаю. Иногда в общем-то, ну там не знаю, м мы можем с мужем что-то посмотреть, какое-то кино. Могу книжку почитать, ну как-то вот так наверно.
Мгм. Ну, то есть, э, в принципе ты периодически пытаешься делать вещи какие-то, чтобы отвлечься, но при этом часто всё равно срываешься и вот как бы пытаешься работать до последнего звонка, так получается?
Ну наверно так, да, мгм.
Ну да, это, наверное, создает определенные сложности. А, видишь, э, как бы очень в важно, чтобы вот между вот этим вот как бы таким ответственным, тревожным блоком и блоком отдыха был какой-то, э, свой переходный блок. То есть вот как бы, допустим, лошадь, если она будет бежать марафон, она будет бежать на всей скорости, резко остановится, она может даже упасть, и у неё пена пойдёт. То есть иногда ги гибнут такие лошадки, понимаешь? А важно, чтобы она сначала начала бежать медленнее, медленнее, медленнее, потом уже пошла щипать травку и спать в своё стойло, понимаешь? Э, хочется тебя прямо сравнивать напрямую с лошадью, но ты сейчас очень много работаешь, да, у тебя много стресса. И вот важно, чтобы всё-таки у тебя рабочий день заканчивался в какой-то момент не только физически, чтобы твое тело приходило из офиса там куда-то, да? А, допустим, имейлы. М, можно поставить какое-то автоматическое, а, с э, оповещение как бы, да, в свою имейл-систему. Чтобы после 6 допустим, если тебе на напишут, или там после 7 пусть, ну я не знаю, какой у тебя вот эта граница, ты ее сама можешь определить, да. А, то твоим корреспондентам приходило бы cообщение. Что-то вроде: "Я сейчас не в офисе, я отвечу вам там, допустим, после 8 утра". А, вот и это будет вежливо, никто на это не обидится. Люди же сейчас все живут в разных временных поясах, они понимают, что они сейчас пишут, у них есть возможность, э, написать, а у тебя, может быть, нет. Ты ответишь, и мир не остановится из-за этого. Вот и важно, чтоб у тебя было какое-то вот уже время без имейлов, без, э, чего-то, что ты пытаешься доделать, чтобы уже вот рабочий день закончился и закончился, а ты бы могла делать уже что-то, что не связано с работой, что-то, что вот именно для тебя, для мужа, для семьи вашей. А, как ты считаешь, возможен для тебя такой вариант?
Мгм. Мгм. Мгм. Такое интересное сравнение, мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну я понимаю, ага. Слушай, ну конечно, мне хочется сказать: "Да нет, невозможно." Но на самом деле ты действительно права, ну, потому что я, правда, щас нахожусь в не очень хорошем состоянии. Если я буду продолжать так же делать, то ничего хорошего из этого не выйдет, а это, наверно, очень хороший способ отдыхать, да, и не брать условно работу прям совсем домой, да. И, наверно, с чего-то такого простого и надо начинать, чтобы как-то потихонечку, как-то себя, ну, приводить по вечерам в порядок. Наверно, да, м.
Ну да, и, м, ты упомянула, что у тебя есть партнер, э, это очень хорошо, на самом деле, что ты не одна в этой ситуации. Скажи, пожалуйста, вот, насколько, а, ваши отношения доверительны в том плане, что можешь ли ты, вот, прийти и просто обсудить, э, как у тебя прошел день, как у него прошел день, чтобы, вот немножечко выгрузить вот эти мысли, чувства, и чтобы как-то голова опустела.
Слушай, ну на самом деле могу, я как-то об этом не думала, но вообще да, вообще мы, ну, периодически разговариваем, и периодически там, э, там мне муж помогает, да, там, когда я там о чём-то говорю про работу, он может там дать либо со какой-то такой совет со стороны, либо еще что-то. Ну да, наверно, стоит тоже попробовать это делать, вот, потому что это, ну, я тоже согласна, что это может дать прям тот самый эффект, который сейчас нужен.
Ну звучит как план. Ну и наконец, если говорить именно об отдыхе. Вот вы с ним, допустим, как-то расслабляетесь вечером, может быть вы поели там, я не знаю. Даже, кстати, мытьё посуды, вроде бы такая скучная, нудная деятельность, не самая приятная в жизни. Но, если, э, твой стресс связан именно с интеллектуальным трудом, то, может быть, вот такой, как бы, ручной труд: шум воды, да, трение посуды. М, может быть да, это поможет как-то вот расслабиться, в конце концов вот грязь с посуды сходит, и как будто бы, э, с тебя тоже облетают вот эти вот, э, дневные все вещи, об которые ты как бы немножко не то чтобы замаралась, но которые тебя утомили.
Перевод в физику, да, вот этого всего наверно, да? М, слушай, ну на самом деле звучит с одной стороны просто, с другой стороны действительно, мне кажется такие вещи они всегда могут помочь, когда ты, ну ты отвлекаешься, да? То есть ты отвлекаешься, какие-то такие методичные действия делаешь. Вот я ещё, знаешь, думала, мне раньше помогало, но я чё-то как-то про это перестала думать. Это ходить на может быть на спорт, может на какие-то не супер сильные нагрузки, но на что-то такое, а, там постоянное, чтобы вот это вот ощущение стресса переводить сначала в какую-то физику, да, вот физические действия, а потом просто уставать от этого. Вот может быть что-то такое ещё может помочь?
Ну да. Это очень хороший вариант, очень эффективный, и часто людям помогает, на самом деле, а, вот бороться со стрессом, именно переводя в физическую активность свои вот эти тревоги и прочее. Потому что на самом деле тревога и даже, кстати, гнев, не знаю, насколько ты его испытываешь, это же всё тоже, э, энергия, это ресурс, и она может даже помогать активно двигаться. И в итоге ты как бы освобождаешься от нее, когда ты устаешь. А, другой вопрос, что если у тебя и так очень напряженный график, то как бы тут надо смотреть, чтобы всё-таки не переутомить себя. Чтобы это не стало дополнительной обязанностью, которая, м, как бы ещё чем-то, что ты ещё не успеваешь. То есть вот как бы так посмотреть, в какой день это легче вклинить, в каком объёме, в какой дозе, может быть, чтобы действительно тебе хорошо было, а не плохо.
Мгм, мгм. Мгм. Ну да, слушай, я согласна. Наверно, надо будет правда подумать о спорте, но при этом подумать так, чтобы я в этом был какой-то баланс, да? То есть чтобы не не до конца себя не это, не не не вымотать. Да, но так вообще хо хорошая идея, надо будет обязательно ей воспользоваться.
Ну и вот еще, может быть, такой момент. Э, ты уже упоминала, что ты на ночь иногда, чтобы расслабиться, смотришь какое-то кино с мужем. И, вроде бы, кино, действительно, это очень здорово, и оно расслабляет. С другой стороны, иногда бывает, что после, вот, э, просмотра каких-то ярких визуальных таких образов, именно на экране, которые еще и светятся, бывает, что мозг становится активным, и тяжело засыпать. Вот, может быть, дать себе какое-то время перед сном без гаджетов, допустим, полчаса. То есть, э, то есть всё что угодно, но вот не на экране. Ну, там лучше почитать, я не знаю, посмотреть Поговорить, в конце концов, что-то руками поделать. М, как ты думаешь, что-то могло бы, м, занять это время, или, если ты откажешься от гаджета, то сразу мысли начнут одолевать?
Мгм. <laughs> Слушай, ну, на самом деле, да нет, ну, понятно, что нави наверняка, сначала начнут одолевать, да, а, но с этим можно что-то сделать. На самом деле, вот я читаю книжки на телефоне, но в общем-то ничего мне не мешает взять и н и начать, например, читать их на, а, б бумаге. У меня есть бумажные книги, да, которые в общем-то я давно хотела прочитать, и мне кажется, это правда может быть какой-то альтернативой. И, наверное, может как-то помочь действительно, во-первых, а, перестать смотреть на экран, да, и там проверять, что происходит там где-то еще в мире, на работе и фи и где угодно. И, наверно, как-то бумага бумажная книга может немножко даже убаюкать, я думаю.
Ну да, в каком-то смысле тоже. Бывает, что некоторые люди засыпают во время чтения, ну, а в твоем случае это даже и и полезно, да, было бы. Вот. Почему бы и нет? Э, что касается вот ночных пробуждений, м, тут, конечно, сложно их сократить, но, может быть, если ты будешь засыпать спокойнее, во-первых, они сами станут меньше. А во-вторых, может быть, стоит еще посмотреть, насколько свежий воздух в комнате, в которой ты спишь, э, есть ли какие-то раздражители. Может быть, фонарь за окном светит, и тогда тебе нужна какая-нибудь шелкоя шелковая маска для глаз. То есть вот такие моменты продумать вообще, что влияет на качество сна, скажем так, извне.
Да-да-да. <chuckles> Мгм, да. Ну, кстати, да, можно понаблюдать. Вот я, вроде бы, ну, как по по привычке, э, как это, жи живу здесь и живу, да. Но, с другой стороны, если понаблюдать вот за сном, и особенно, когда я просыпаюсь ночью, может быть, действительно есть какие-то триггеры, которые срабатывают, а я просто на них внимания не обращаю. Слушай, да, это тоже хороший совет, надо просто, как это, внимательно за всем этим посмотреть. Мгм. На самом деле, спасибо те большое за та за то, что выслушала меня, да, как-то я прям с тобой поговорила, и мне кажется, мне стало немножко по полегче и поспокойнее. Спасибо большое за советы. Я думаю, что если им начать как-то использовать, они наверняка могут помочь мне вот с моей проблемой- с бессонницей. И, может быть, не сразу, но потихонечку я как-то вернусь к какому-то такому нормальному ритму.
Конечно, от души тебе желаю, чтобы всё получилось. И, если вдруг понадоблюсь, обращайся еще. Всего тебе доброго.
Да, спасибо большое, всего доброго. Пока-пока.